Итак, хотела бы я поговорить про спорт. А, как влияет на ваше настроение спорт? Занимаетесь ли вы спортом каждый день?
Мгм. Мгм. Ага, ну, вот, я всегда была таким человеком, который действительно занимался спортом, по ну, не п каждый день, но почти каждый день, и спорт для меня- большая часть жизни. Вот, но, к сожалению, последнее время, я, вот, б буквально последние 2 недели, э, я стала пропускать, э, спортивные тренировки, ну, исходя, потому что слишком стре много стресса на работе. И я действительно чувствую, что это влияет на моё настроение, не в хорошую сторону, мне не хватает спорта. Вот, я сегодня соберусь 100 % в тренажёрный зал. <laughs>
Мгм. Мгм. Понимаю. Да. Мгм. Понимаю, понимаю, вот этот гормон, гормон, который вырабатывается, гормон, там, радости. Й я знаю, что это действительно влияет на настроение, но я наоборот, кстати, человек, который всю жизнь избегает спорта. Просто, и я буду делать всё, что угодно, лишь бы им не заниматься, и у меня бывают периоды, когда, там, год вообще ничего не делаю, но я заставляю себя
А у вас как? Мгм. Ага. А, да? Мгм. Мгм. Мгм. Окей, поняла.
этим заниматься.
Ну, я вот, кстати, м могу сказать, что я вас понимаю, в каком-то смысле, я знаю, что первые 3 тренировки, вот вот после перерыва, я себя заставляю. А потом как-то тело, когда, там, сначала даже, вот, первые 3 тренировки есть даже, ну, мышцы болят, вот. Но потом тело как будто бы переходит в другой режим, и потом я начинаю получать удовольствие от спорта. Но вот эти вот начальные этапы после перерыва, их конечно нужно как-то пережить. Вот.
Мгм. Да. Да. Мгм, мгм. Да, заставить, п я тот человек, который любит, ой, просто полежать, вот для меня отдых- это, вот, это полежать, не знаю, это зависит от темперамента, наверное. Почему так- это загадка. Ну, мама говорит, что я всю жизнь была такая, с детства я не хотела, там, напрягать сильно мышцы, там, меня пытались куда-то отдать, э, на танцы, я не хотела. Вот, и приходится себя заставлять, но я знаю, что если я занимаюсь спортом регулярно, а, у меня будет меньше тревожности.
А, ну. <chuckles> Да. Мгм. Мгм. М. М. Да. Ага. Ну каким спортом вы занимаетесь, когда занимаетесь?
М, не не очень, а, сильно интенсивным. А, я хожу в бассейн, ну это, кстати, мой любимый спорт, потом что. Не знаю, просто вот, а, в детстве занималась, а потом я занимаюсь йогой, а, тоже такой расслабленной очень, знаете, вот где нужно минимально напрягать, э, те же самые мышцы.
Мгм. Мгм. Мгм. О, я тоже йогу люблю очень. Мгм. А, вы любите такую йогу?
Да, потому что я не спортивный человек, и мне главное тянуться. Чем, вот, мне важнее тянуться, чем, там, мышцы, а, укреплять, к сожалению. Вот, или
Ага. М. М. Ага. Понимаю. Ну йога есть ещё, знаете, тянуться мне тоже нравится. Мне нравится, когда это в сочетя в сочетании даже, ну, вот с этими, как это flow, то есть, м.
Мгм. "Йога-флоу", я тоже про это подумала, о да, да, но я я устаю через 15 минут, я буду уставшей, если я делаю "йога-флоу", но мне кажется, если себя, м, пушить, то, а, всё получится, главное войти в ритм.
М, мне это очень нравится. М. Да, да, но, кстати, вот тоже в спорте, пушить тут тоже нужно. Я по себе знаю, если я себя слишком сильно заставляю, то у меня организм такой уже, такой: ну нет, это чё-то какая-то фигня получается. То есть нужно находить вот эту, вот, середину, и я даже перед тренировкой се всегда обещаю, что я себя не буду насиловать, и тогда мой организм такой: "Окей, тогда я пойду",- вот. И я себе пообещала, несмотря нь там, может быть, упражнение, даже я пусть не доделаю его, но мне важно, что я пришла.
Мгм. Да, да. Мгм. Правильно, да. Мгм. Верно.
Что я в не буду буду только в своих интересах заниматься. Вот.
Мгм.
И вроде как такие договоры работают для меня <laughs> с собой.
Понимаю, я поэтому перестала ходить, кстати, в зал, у меня был когда-то тренер, это был уже давно, и моя тренер, она меня пыталась как только угодно мотивировать. Й у меня просто конституция, ну, не спортивная, то есть я не полная, я там, ну это "скини фэт". <chuckles> Вот такая была, но у меня очень всё тяжело, и она такая: "Посмотри, т вот у тебя уже руки, там, полные, разве тебе не хочется быть красивой?" Я такая: "Так,- говорю,- со мной это не сработает, меня это не смотивирует, мне главное себя не перенапрячь, иначе я просто пи",- ну, и я потом бросила и не ходила долго из-за того, что у меня, как бы, обратный эффект случился, мне стало противно всё. Я устала, скажем.
Мгм. Ага. Мгм. М, мгм. Мгм. Мгм. М. Мгм, ну да, да, я согласна тоже. Вот я тоже, с наверно, из тех людей, которым важно именно получать удовольствие от спорта. Я поэтому часто т э, ну, э, пробую разного вида, а, тренировки, курсы, там, танцы, э, волейбол, бокс даже, а, я занималась, ну то есть. Да, мгм, да, да.
М. Да. М, разнообразие оно, а, кстати, э, решает, действительно. В мотивации это очень здорово, главное, чтоб в радость и ну вы чувствуете эти гормоны радости, которые после тренировки?
Мгм. Однозначно, однозначно, вот это ещё одно, м, из моих мотиваций, это после работы, когда я д уже устала, и я думаю: "О, это ещё там идти на тренировку?" Но у меня всегда мысль, да что я ещё ни разу не пожалела, что я пошла на тренировку после этого. Потому что после тренировки ты чувствуешь ся всё равно х лучше, чем, вот, как ты на неё пришел.
Да. О, после работы да. Кстати, да. Мгм.
Вот, это одна из мыслей, который меня, э, как бы, мне помогает побеждать инертность мою. <chuckles>
Да. Мгм. М, после работы я, м, могу, э, доползти до, э, бассейна, но я знаю, что я я, если я уже уставшая, я не смогу сделать, э, много, но я всё равно лучше лучше сходить, потому что потом вот эта лёгкость в теле после, там, лёгкой тренировки, она, а, помогает, там, уснуть, например, хора сон наладить, кстати, вот, меня т тревожность периодически одолевает, и спать после этого легче.
Мгм. М. Да. Мгм. М. Да, так что, вот, я тоже думаю про тревожность. Низ н м, не знаю, мне кажется, я не уверена про тревожность, но в прин ну, м, я про себя говорю.
Мгм. Мгм. Да, да, да.
Но в принципе какой-то позитивный настрой, жизненный, в принципе какие-то внутренние силы. И как-то даже внутренняя дисциплина, как-то становится легче потом, даже в других делах, а, как-то с собой договори
<clicks tongue> О да, у меня с этим проблемы просто, <laughs> я я ом не дисциплинированный человек, то есть я живу, м, я стараюсь жить так, чтобы у меня не было графика, и я делаю именно то, что, вот, мне хочется.
<chuckles> Ага. Мгм. Мгм.
Такой у меня характер, и поэтому спорт для меня не дисциплина, спорт для меня это каторга, но я знаю, что если я эту каторгу пройду, я потом не пожалею, и у меня будет лучше настроение, такое.
Мгм. Мгм, мгм. Ну, я думаю, что тут.
Не повезло мне <chuckles> со спортом.
Ну почему не повезло? Просто это другой подход. Я, вот, тоже, например, из тех, у кого проблемы с дисциплиной, а, я тоже очень не люблю. Я вообще не люблю, м, когда кто-то мной конроль пытается меня контролировать. А дисциплина у меня ассоциируется с чувством, как будто я сама себя пытаюсь как-то контролировать и засунуть засунуть ся в какие-то рамки, а это мне очень не нравится, я это очень не люблю. Вот, <laughs> поэтому мне приходится с себя как-то мотивировать. Не исходя из, вот, ты должна, чтобы то, чтобы сё. А именно я постараюсь именно в течение тренировки получать удовольствие, именно даже замечать вот эти т э, упражнения, которые мне нравятся. Чтобы я шла туда не из-за каких-то "потому что я должна", а просто, вот, ну прикольно потому что. <laughs>
Мгм. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Ну, получать удовольствие в процессе- это важно, и, ну, очень для меня сложно. Я не могу, прис ну, то есть я не получаю удовольствие. Потому что я напрягаюсь, ой, у меня, там, голова начинает болеть, кружиться. Вот это всё, и только меня единственное, что меня мотивирует это, а, результат физический, что я лучше выгляжу, и что я лучше себя буду чувствовать в плане стресса. Вот я, м, там когда у меня, например, какие-то неприятности в жизни, это помогает, а, м, не думать о плохом. Вот говорят сместите, если у вас, там, вы плохо себя там чувствуете морально, сместите фокус на тело, то есть поприседайте хотя бы. Вот вы верите в это?
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Мгм. Да, да. М-м. Да, 100 %. Я, так как работаю из дома, и если какая-то стрессовая ситуация, мне нужно мозг отключить, и меня, вот, как раз приседания хорошо помогают, есть вот эти прыжки разные. Ам, то есть в принципе для меня любое упражнение, даже которое, м, учащает сердцебиение.
Мгм. Мгм, кардио, да.
А, то есть кардионагрузки, они как-то выводят организм, мне кажется, какой-то другой уровень, и мозг отключается, да. Идёт фокус на тело, да, да.
Мгм. Да, так и есть, я так, э, пережила зиму, мне очень тяжело, а, зимой, <chuckles> просыпаюсь, у нас темно, и, не то что у нас не холодно, у нас просто солнца очень мало в городе. Я купила себе беговую дорожку, и я бегала, я бегала, кстати, каждый день, но н недолго, там, по полчаса. Опять же, если б я бегала по 40 минут, это было уже тяжело, я бы тогда избегала физической нагрузки.
Мгм, м. Ага. М. Ага. М. Мгм. Ага, ну полчаса это тоже, каждый день полчаса это очень много.
Да, я заметила, что я, как бы, ну, я не думаю о плохом, мне главное, вот, мне пройти свою тренировку и потом я чувствую себя хорошо из-за того её, я смогла, я молодец, я себя заставила, прошла это. Я не получаю удовольствия, когда я бегаю, это ужасно. Но, а, если ничего не делать, то ещё здоровье ухудшается, кстати, физическое.
Мгм. Мгм. М. Мгм. Да? Ну это я согласна, но очень странно, что вы вообще не получаете никакого удовольствия в спорте. То есть я согласна, что некоторые как кар упражнения у меня, тут тоже есть, я их просто ненавижу. Вот, и есть такие тренировки, я делала из дома, и я помню, что й я делала каждый день, там, по полчаса, и я ненавидела эти тренировки. А потом я подумала: "А почему я их ненавижу?" Потому что, там же есть при ну, вот, упражнения, которые мне очень нравятся. И потом я поняла, что есть очень конкретные упражнения, которые я просто ненавижу, и я т и я с собой договорилась их просто не делать. <laughs>
Мгм. Да. Мгм. Да. Ну, это правильный подход. <chuckles> Кто за, а кто тут кто тут осудит вообще, кто заставит?
Да, просто я считаю сделать, э, хоть какую-то тренировку- лучше, чем никакую. Вот.
Абсолютно! Говорят, что лучше хотя бы сделайте, там, половину тренировки, чем вообще нет, потому что, опять же, можно выпасть из этой колеи, ты ездила в отпуск, и я ничего я когда в отпуске, я не занимаюсь спортом, ничего не делаю, в вот так. И я 2 недели ничего не делаю, потом я до сих пор не восстановилась, кстати, мне до сих пор тяжело, то есть я ни не каждый день.
Да. М, да. Мгм. Мгм.
По чуть-чуть, я вообще, там, не знаю, 2 раза в неделю по чуть-чуть.
Мгм, н ну это 2. Вот на самом деле это тоже неплохо, 2 раза в неделю, потому что я щас последние 2 недели вообще <inhales> раз, может, занялась спортом, это конечно
Да, м. Ну, а что вы заметили, какие негативные, а, какой негативный эффект от того, что вы не занимаетесь спортом?
Ну, вот, э, пр вот и стало становится себя б э, сложнее заставить заниматься, то есть ты как будто, тебя вот эта инертность, она как болото затягивает. И вместо того, чтобы вечером пойти в спорт, ты такой: "А, не, полежу я на диванчике". Вот. Да но й ну, я думаю, конечно, щас у меня просто очень много тоже стресса, я думаю, какое-то время нужно дать себе и полежать, не надо ся тоже загонять. Вот, поэтому я маленько, дала се поблажку, но в общем-то всё равно, нету какого-то ощущения.
Мгм. Полежу, да, ой полежать хорошо. <chuckles> Мгм.
<grunts> В общем, спорт, да, мне в, м, мне нужен. <laughs>
Мгм. А ф а в те а в теле вы замечаете какие-то, не знаю, может. У меня, например, больше шея начинает болеть, спина как-то ныть, мне нужно порастягиваться, я прям чувствую физически, что мне нужно что-то поделать.
Да, есть, да, такое, что не хватает активности, да что тело как-то застаивается, энергия в теле застаивается, и хочется уже что-то, активности какой-то. Согласна.
Мгм, мгм. А у вас есть, э, спорт, которым занимаетесь, а, зимой, а какой-то, которым занимаетесь летом, или вам не важно?
Мгм, ну есть, э, как бы летом, я больше люблю в ещё вот такие походы по лесу, в это хайкинг называется. Э, н ну кто-то может это не считает спортом, но там можно выбрать.
Сезонное что-то. О да, мгм. Я считаю, для для меня, для меня даже просто по парку походить, уже будет активность.
<chuckles> Ага. М, ну вот, тогда, вот, потому что там бывают и маршруты такие, когда идешь в гору, и там 10-15 километров мы в день проходим, такое летом. Ну а зимой больше фитнес, э, студии, то есть, э, в тренажерном зале, э, больше таких активностей. А у вас?
И в горку, да. М. Мгм. Н-да. А, я бегаю больше зимой, ну опять же, по дорожке дома, а, потому что, ну, потому что не жарко летом, у нас просто в нашем европейском городе нет кондиционеров ни у кого, и даже, вот, в фитнес-студию, в которую я ходила несколько лет. А, я летом туда не ходила, потому что та ну, там просто вентилятор дует, ну как я буду бегать по дорожке или там, э, в какие-то упражнения делать, когда просто жарко, вот окна они открывают, вентилятор дует, это невозможно вот в нашем городе, но они т экономные тут, в Германии, в Германии конечно. <laughs> К какие кондиционеры, а я как бы с юга и сама, и
Мгм. Мгм. М. М. Мгм. Ну да. Мгм. Мгм. Ну вы наверно где-то, вы не в Германии случайно? М, я тоже в Германии. <laughs> А я тоже на юге Германии, кстати. <chuckles>
Нень а а, я нь я я к, я в столице, ну я сама из юга, то есть я из того места, где летом очень жарко, но у всех кондиционеры, и я привыкла к тому, что всегда кондиционер работает. Мне тяжело, а. А, как-то заниматься спортом в жару, вот, потому летом это йога
Мгм. Мгм. Мгм. Ага. Да, да, это тяжело. Мгм.
только. Или плавание.
Но вот х хайкинг, наверно тоже верно, потому что в в лесу очень приятно.
Мгм, ну да, п парков, леса ле леса много, да можно ходить. Ну у вас на юге-то вообще, хайкингом заниматься классно.
М, да. Ну да, тут очень, да, красиво. А, на севере наверно тоже там Там нет? Не так, я не знаю.
Э, ну в, и, вот, я на востоке живу, и тут, ну ну да, ну тут всё очень плоское. Тут просто лес, ну, и как бы тут нет ни холмов, ничего, просто, ну, лесов много действительно. Но, вот, классно заниматься хайкингом больше в холмистой местности, мне кажется.
Да, у нас так. М. М. М, ну да, ну это правда.
Чтобы, такие, нагрузки были, аэробные.
Да, да, согласна. Да, ну вот что, вдохновились мы сегодня, во всяком случае, я вдохновилась.
Да, наве я наверно, я б что-нибудь, что-нибудь поделаю, возможно побегаю на дорожке на своей.
<laughs> Да, я тоже сегодня выберусь в фитнес-студию, так что спасибо вам за разговор. Ага, ага, хорошего дня.
Так что. Мгм, вам спасибо за разговор, очень приятно. До свидания!